Mmm, yang satu lagi tuh yang yang mana, yang Lawu ya, yang belum aku sebutin ya. Atau oh ya, itu dapat juga, alhamdulillah itu juga, eee, apa, jadi satu pemandangan yang nah di Lawu itu ada yang kita bilang, eee, kayak savana gitu. Dia tuh pu tempatnya di atas gunung tapi jadi dia kayak ilalang gitu, eee, dia tuh dataran tapi agak e gi dia tuh apa ya, kayak kita lihat kayak taman tapi dia, eee, agak agak menurun karena kan gunung ya. Gunung tuh kan, eee, j jalannya apa sih, eee, lahannya nggak rata gitu kan, ma me menaik ya, nanjak gitu. Nah ini tuh, dia nggak terlalu nanjak, ada satu tempat yang kita tuh bisa kayak tidur-tiduran di situ gitu. Nah aku lihat tuh lihat dari se eee, lihat sunrise itu dari savana itu gitu. Jadi itu i eee, gunung tuh ada ada tempat terbuka ada tertutup. Kalau tertutup tuh yang hutan sekeliling. Nah yang savana ini nih benar-benar terbuka gitu, jadi kayak kita bisa ngeliat, eee, bebas banget nih pandangan kita gitu. Ngeliat langit langsung, tanpa ada pepohonan. Nah di situ yang aku, eee, ngeliat sunrise nih, sama teman-teman gitu, ngeliat matahari terbit. Itu jug
Heeh. Apa tuh? Mhm. Mhm. Mhm. Oh,. Hmm.. Hmm. Mhm. Oh kamu rekam juga ya, berarti sama?
Heeh, itu, eee, aku potret juga tuh, aku foto gitu. Foto, rekam juga. Terus, eee, cuman emang posisinya kita nggak di puncak itu aja sih. Kalau pun
Mhm. Heeh. Menurutmu bedanya apa sih? Oh, oke berarti sama kayak yang awal itu ya?
Heeh. Kayak gunung-gunung lain tuh. Kayak pas aku lagi Ciremai, pas Gede itu kita ada juga sih dapet, eee, apa sih, sun e sunrise ya, matahari terbit tapi nggak dari puncak. Nah, yang momen, eee, Prau itu kenapa spesial karena bisa ngelihat dari titik tertinggi di gunung itu, gitu. Itu beda sih rasanya. Semua kan di bawah ya, kalau kita di titik yang tinggi kan semua kelihatannya, eee, di bawah kita gitu. Momen itu sih yang, nggak didapat dari gunung-gunung lain, gitu. Walaupun, eee, matahari terbitnya mah sama aja ya, bisa kelihatan. <chuckles>
Heeh. Heeh. Mhm. Mmm. Owalah. Heeh. Mmm. Heeh. Mhm. Mhm. Berarti ini ya, perasaan yang paling bedanya itu ya memang yang kalau karena udah di puncak banget gitu, jadi udah puas itu kan. Nggak ada kayak rasa penasaran, "ih, gimana ya kalau di puncak, pasti lebih beda" nah, itu yang dirasain, didapat di Prau ya. Aku dengarnya seru banget sih, kayak takjub gitu meskipun nggak tahu, tapi bisa ngebayangin gitu. Bisa ngebayangin seseru apa gitu. Mmm, ternyata ini ya heeh, apa, naik gunung juga nggak cuma capek tapi dapet indahnya gitu ya heeh. Kayaknya udah dulu kali ya, kita ngobrol lagi lain kali. Oke, oke.
Hmm. Bena Betul betul betul. Emang seru. Jadi pengen lagi. Iya, seru banget emang. <chuckles> Benar. Oke, thank you thank you, makasih. Dadah.

Karena itu, pertama nggak nggak panas, kalau siang kan panas ya, eee, kita cenderung pengen terus minum, sedangkan kan minum harus dihemat-hemat ya, apalagi kalau nge-camp di atas. Harus, eee, apa, enggak boleh banyak-banyak gitu, kalo lagi minum lagi nanjak tuh. Nah, kedua treknya nggak keliatan kalo malem, jadi kita cuma ngeliat apa yang mesti kita injek aja, gitu.
Heeh, iya. Oh. Mhm. Mhm. Mhm. Oalah, <chuckles> itu malah bikin kamu nyaman ya, kalau kayak gitu ya? Mhm, mmm. Heeh.
Iya, kalo dari kelelahannya ya, tapi kalo dinginnya, dinginan malem sih itu <sucks teeth> dingin banget gitu, eee, tantangannya di situ. Nah terus, eee, apa tadi, perasaan ya, eee, pertanyaanmu yang kedua apa tadi perasaannya?
Eee. Iyalah. Mhm. Mmm. Iya. <giggles> Perasaan yang kayak, eee, pas ngerasa capek, pernah nggak sih di tengah-tengah ngerasa capek tapi jadi keinget, "Kan mau lihat ini" heeh.
Oh, iya iya iya. Oh, iya iya, betul. Eee, nggak ada, capek, lelah kayak gitu, cuman nggak ada pikiran sampe harus nyerah misalnya gitu ya, nggak ada sih, cuman ya paling istirahat sebentar abis itu, eee iya, kita karena ada targe target waktu nih, beda kayak nanjak-nanjakku sebelumnya. Kita kan kalau nanjak biasanya nyantai ya nggak ada yang dikejar, nggak ada momen tertentu yang dikejar, yang penting nyampe puncak aja. Nah, ini karena kita tek-tok otomatis kalau kita terlalu lama istirahat kita nggak bisa dapet sunrise di atas gitu.
Mhm. Oh. Mhm. Oh, oke, ngerti ngerti nger
Jadi heeh, itu juga jadi motivasi sih kalau lagi capek, "Eh eh, inget waktu jangan terlalu lama istirahatnya, karena nanti nggak dapet sunrise, sudah capek-capek, sayang aja," gitu. Ya nyampe puncaknya, sampe.
Oh iya. <chuckles> Iya ya, nggak dapet momennya ya, padahal yang dicari itu ya berarti ya. Mhm. Nah, itu, eee, apa, tadi kan ada 1 gunung lagi ya, tadi kamu sebut gitu kan. Itu juga ngelihat, eee, matahari terbit juga nggak atau yang kayak, "Ya udah cuma naik doang," gitu?
Iya, dari atas puncak. Mhm.